ああ、そうですか。お休みモードにすると、確か、あの、通知とか、その、アラートみたいなんが鳴らないんでしたよね？確か、そうゆうことですよね？
はい。 はい、一切一切ならないですね。がめんに入ってきたのも気づかないってゆう感じですね。
うん。 ああ、そうなんですね。それはどうでしたか？されていて、効果があるって、おゆうふうに思われますか？
はい。 えっと、最初はあったような気がしたんですけど、あの、よくよく考えた、電源切ってないから、全然開こうと思えば開けるんですよ。なので、なんか、その、気づかぬうちに触ってて、で、気づかぬうちに携帯に夢中になってるってゆうのがあるので、ま、それでゆうと、もうちょっと具体的な対策を考えられそうだなとは思っていて、で、なんか、その、それこそ携帯の電源を落とすっていうことも、あの、何回かやってはいるんですけれども、なんか
うんうん。 うん、ああ。 うーん。 うん。 うんうん、はい。